जी, नमस्कार, कैसी हैं आप?
जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़ियाँ हूँ, और कहीं न कहीं, मेरे को ये लगता है कि हमारा जो पर्यावरण है, वो बढ़िया नहीं है और अ, देखा जाए, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन या मतलब पेड़ों की कटाई जो है ना, वो बढ़ चुकी है हमारे आस पास में। तो हमको कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो सकते हैं और जैसे, जब पेड़-वेड़ हम काटते हैं ना, तो एक जगह की जो जलवायु होती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
जी। जी, मेरे भी यही विचार हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेड़ों का कटना हमारे माहौल पर बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। और देखिए, जो पेड़ हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है? तो ऑक्सीजन जो है, वो आपको पता है, जीवन है और अगर आपको वो पेड़, जो कि ऑक्सीजन देते हैं, वही नहीं रहेंगे, तो फिर आपको आप अपना जीवन कैसे गुज़ारेंगे? तो हमें ये देखना चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पेड़ों का कटना अ, बहुत सारे ऐसे अ, लोग हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, कि जिनके लिए पेड़ों का कटना बहुत फ़ायदेमंद है। वो उससे पैसा कमाते हैं, और बहुत सारी, पता है कि इसमें और भी चीज़ें हैं। तो इसलिए अ, इसको रोकना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्योंकि इ जी, जी। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे?
जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। अगर मैं आपको अ, बताऊँ तो कहीं न कहीं मतलब वैसे आपने जैसे बोला कि ये आसान काम नहीं है पर मुझे लगता है ना कि अगर ये रुका नहीं तो कहीं न कहीं हमारे जो भी अ, वातावरण है उसमें देखिए आज कल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और इतने सारे दुरपरिणाम जो हैं वो हमको फ़ेस करने पड़ेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है जो अ, समुद्री पानी का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। और जो भी तटीय क्षेत्र जो है ना वो काफ़ी हद तक अब स अ, डूबने की कगार पर हैं। जैसे मालदीव्स तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं न कहीं मतलब वो थोड़ा अ, धीरे-धीरे डूब ही रहा है और कुछ मुंबई के इलाके भी अ, एक्सपेक्टेड है कि वो भी कुछ समय बाद अ, डूब जाएँगे जब अ, अगर इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर हमारा जो भी टेंपरेचर है, ग्लोबल टेंपरेचर राइज़ करता रहा। तो आपके क्या विचार है इस बारे में?
हाँ। हाँ, हाँ। डूब जाएँगे हाँ। हाँ। जी, मेरे यही विचार हैं, यही बात मैं भी कर रही हूँ कि अ, हालाँकि इस संसार में ये जो कुछ चल रहा है इस वक़्त ये सबको पता है। अब आप देखिये कि पेड़ों के कटने पर बड़ी-बड़ी कॉन्फ़्रेंसिस होती हैं और ये कहा जाता है कि जो हमारे यानी माहौल पर अ, जो एनवायरनमेंट है कि भई कैसे उसको सही हम बात क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि देखो ओज़ोन की जो लेयर है वो फट गई है, वो ख़त्म हो रही है। तो ये तो अ, जो सूरज है उसकी रोशनी सीधी हमारे पर आके पड़ती है। हमारे लिए बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये तो हमें जला देगी, ये हमारे माहौल को बड़ा ख़राब कर रही। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आप बात तो वो आसमान के ऊपर पता नहीं कितने करोड़ साल दूर जो सूरज है उसकी कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो पेड़ हैं उनको आप काटे जा रहे हैं। जो कि देखिए ना जैसे आपने बात की कि पेड़ जब कट जाएँ तो उसकी वज़ह से भूकंप भी आते हैं, उनकी वज़ह से बाढ़ भी आती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वो कोई नहीं देखता। कितनी अज़ीब बात है।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। जी। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी आपके विचारों के साथ पूरी तरह सहमति रखता हूँ और अ, देखा जाए ना कहीं न कहीं अ, जैसे जो सूखा आता है वो भी इसी कारण आता है और जहाँ पर जिस इलाके में थोड़े पेड़ होते हैं वहाँ पर बारिश भी अच्छी-खासी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि, पेड़ो का होना काफ़ी हमारे लिए अच्छा है और अ, अगर जिस प्रकार से आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं या मतलब अ, जो भी जंगल के जंगल जो पूरे काट दिए जा रहे हैं ना, उसको कहीं न कहीं ह हमको कहीं न कहीं वो आगे जाकर हमको फ़ेस करना पड़ेगा और काफ़ी हमको इन चीज़ों का नुकसान होगा औ
अच्छा। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। नहीं आगे जाके क्या देखें, ये जो आपने कहा आगे जाके, अभी देखें कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आप ये देखें कि अ अ, जो आप बाहर निकलते हैं तो अब आपको मास्क लगाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं कभी सोचा जा सकता था कि जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने मुँह पर कोई रुमाल रखना पड़ेगा या मास्क लगाना पड़ेगा। अब देखिए जब से कोविड ख़त्म हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक आप और फिर जब आपने मुंबई की बात की ना तो मैं 2 और शहरों की बात करुँगी और वो हैं दिल्ली और लाहौर। इस वक़्त पूरे संसार में तमाम देशों में जो 2 देश और 2 शहर सबसे ज़्यादा अ, पॉल्यूटेड कहे जाते हैं और उनका माहौल ख़राब है, फ़ज़ा ख़राब है, वो हैं भारत और पाकिस्तान के दिल्ली और लाहौर। और आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा किस चीज़ का अ, प्रभावित करती है, क्या बात? वो ये है कि दोनों तरफ़ जो कचरा है वो जलाया जाता है। और बहुत बड़ी तादाद में कचरा जलाया जाता है। तो उसका जो धुआँ उठता है, उसकी वज़ह से दोनों तरफ़ वो आग लगी होती है तो वो अ, ख़राब हो जाती है फ़ज़ा और माहौल ऐसा हो जाता है।
हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी। बिल् जी। बिल्कुल, हाँ। हाँ, सही कहा आपने। जी। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने और जैसे इसके पीछे कहीं न कहीं ये रीज़न्स भी है ना कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और जो पेड़-वेड़ हैं ना उस इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए काफ़ी हद तक काटे जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन काफ़ी मात्रा में ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वज़ह से अ, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पॉल्यूटेड अ, इतने ज़्यादा हैं और ज जैसे ना देखा जाए तो जो पेड़ होते हैं वो कहीं न कहीं एयर पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और, अ, काफ़ी हद तक मतलब जो भी धूल-वूल उड़ती है उसको कहीं न कहीं अ, रख लेते हैं और अ, बिल्कुल अ, इन चीज़ों को बढ़ने नहीं देते पर जब आप पेड़-वेड काटेंगे तो कहीं न कहीं ये इन चीज़ों की समस्या आपको ज़रूर झेलनी पड़ेगी और झेलनी पड रही है हमको। आप दिल्ली का एक्यूआई देख लीजिए कितना ज़्यादा हो जाता है। 300-400 के पार तो हमेशा रहता ही है। तो और अ, 10 सिगरेट से ऊपर ही पीने के बराबर है वो कि आप वहाँ साँस लेना हाँ, जी, जी।
हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। ऐसे ही। हाँ और देखिए ऐसी ऐसी फ़ज़ा में आप साँस ले रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पाती। अब कहते हैं कि इसके अंदर जो पेड़ काटते हैं वो बहुत अ, उनके पास ताकत होती है और वो इतने ताकतवर होते हैं कि जो वो पेड़ कटने से लेकर वो जहाँ-जहाँ पहुँचती है लकड़ी उसकी और जहाँ-जहाँ इस्तेमाल होना होता है उसने और जो लोग कटवा रहे होते हैं वो सब कहीं न कहीं घूस भी दे रहे होते हैं। कहीं न कहीं वो लोगों को अपना असर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो, उनको पता है कि कैसे उन्होंने उसमें से निकलना है। और वो निकल जाते हैं। मतलब मक्खन में से बाल की तरह निकल जाते हैं, वो जो एक मुहावरा बोला जाता है। और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता और फिर सरकार कहती है कि जी ये पेड़ कट गए और पेड़ों को कटना जो है वो हमें रोकना है। जब आप रोक ही नहीं पाते, मुझे बताएँ। तो सरकार नहीं रोक पाएगी तो लोग कैसे रोकेंगे? कोई आम मनुष्य तो नहीं रोक सकता ना।
हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। वो तो है बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार की ही कहीं न कहीं इसके पीछे ज़िम्मेदारी है और मेरा यह मानना है ना सरकार ही कहीं न कहीं इसके पीछे एक अ, पहलू है जो इस चीज़ को करवा रही है। क्योंकि देखिए अ, सरकार की ही जो नीतियाँ हैं अ, जो भी मतलब सरकार के अ, इंडस्ट्रिलाइज़ेशन के जो वर्क़ हैं वो कहीं न कहीं अ, इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं। और ज़रूर मुझे लगता है कि अ, इन चीज़ों में सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए और अ, कुछ इस प्रकार की नीतियाँ लानी चाहिए जिससे कहीं न कहीं वन सं संरक्षण के ऊपर हमको काम करें। और कहीं न कहीं मौसम को बचाने की या जो भी क्लाइमेट है उसको चेंज़ को हम रोकें इस इस चीज़ से।
हाँ। जी, जी। हाँ। देखें हाँ, हाँ। अब देखिए, एक आम नागरिक जब जाएगा और कहीं पर पेड़ काट रहा होगा तो उसको पकड़ लेंगे और उसको कहेंगे, "ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो बड़ा तुम्हें नहीं पता, पेड़ काटना मना है? इसके लिए तो ये लॉ है, ये है।" क्योंकि वो एक आम नागरिक होगा। लेकिन वहीं जब एक पूरी टीम जाएगी किसी की और लोग दिन-दहाड़े अ, बड़े-बड़े पेड़ काट रहे होंगे, उनको देखने वाला क्यों कोई नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पैसा दिया हुआ होगा। अब अ अ, इसके इसके अंदर एक और बात भी है और वो ये है कि देखिए पेड़ काटने इसलिए भी काटे जाते हैं ना कि उनकी लकड़ी बेची जाती है। वो लकड़ी आगे आपको पता है उससे फर्नीचर भी बनता है, उससे अ, घर भी बनते हैं, बहुत सारी उसमें होती हैं। तो हमें ये भी करना चाहिए कि सरक सरकार को अ, जो लकड़ी से बनने वाली चीज़ें हैं, उनको किसी और चीज़ पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो वुड है, वुडन की जो हैं, वो ज़्यादा कम से कम यूज़ में आएँ क्योंकि जब वो कम इस्तेमाल होगी ना तो फिर अ, पेड़ कटना भी कम होंगे।
हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। वो तो है हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। उहुँ। हाँ। वो तो है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी मानता हूँ कि अगर अ, जो भी वुडन चीज़ें हैं, उनका अगर इस्तेमाल थोड़ा कम होने लग जाए फर्नीचर अ, के लिए जब हम अ, वुड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अलावा अगर हम कोई और सामग्री का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा मतलब फायदेमंद होगा और काफ़ी जो पेड़ हैं इस वजह से नहीं कट काटे जाएँगे। और मुझे लगता है ना कि रियूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल करके अ, जो भी प्रथा है उसको हमको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि आप देखती होंगी कि अ, जो पन्ना बनाते हैं ना जब अ, पेज पेज होते हैं जो भी अ, तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक के जो पेड़ होते हैं वो काटे जाते हैं और अगर उन पेजेज़ को हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करें हाँ, हाँ।
जी। हुँ, जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जी, जी। हाँ। लेकिन देंखें ये जो है ना हाँ, ये जो पन्ना की आप बात कर रहे हैं तो अब कितने देश हैं जिन्होंने पन्ना खत्म ही कर दिया है। आप देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि इन देशों में अ, जो अ अ, छोटी क्लासों के भी छोटी छोटी जमातों के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको भी और बड़ी क्लासों में भी, वो क्या करते हैं कि उनको सिस्टम दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं और वो उसकी उसी के ऊपर काम करते हैं। उनको पन्ना के ऊपर यानी किसी भी अ, पेज के ऊपर काम करना याद ही नहीं रहता। बल्कि अब तो ये कह रहे हैं, कि जो अगली अ, पीढ़ी आएगी, उसको ये पता भी नहीं होगा कि कभी वो किताबें पढ़ा करते थे और लिखी हुई किताबें हाथ में लेकर और वो कॉपियों पे लिखा करते थे।
जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, सही कहा आपने और कहीं न कहीं मतलब ये थोड़ा बेनिफिशियल भी है और आप तभी देखते हैं ना कि वहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं और तभी वहाँ का जो वातावरण है, इतना ठंडा है और इंडिया में देखते हैं कि अ, जो गर्मियाँ हैं, उसमें 40 डिग्री तो नॉर्मल एक टेंपरेचर रहता है। तो अ, यही एक कारण मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो भी डीफ़ॉ डीफ़ॉरेस्टेशन इंडिया में हुआ है, तो वो एक रीज़न है, जो इंडिया में इतनी ज़्यादा हीट है और इतना ज़्यादा मतलब गर्मी और इतनी ज़्यादा मतलब तपन है हमारे ऊपर वहाँ। तो ज़रूर मुझे लगता है कि पेड़ लगाकर ये चीज़ें थोड़ी हद तक कम हो सकती हैं क्योंकि आप देखती होंगी जब आप पेड़ की छाँव में रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ठंडक-सी महसूस होती है और अगर अ, कहीं न कहीं ऐसे अ, छाँव के बिना आप रहें, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस
जी, जी। जी, जी। जी, जी। जी। हाँ। हाँ। अ, हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ना गर्मी जो है वो जब पेड़ नहीं होंगे, तो गर्मी भी होगी। जब पेड़ नहीं होंगे, तो फ़िर उसकी वज़ह से लैंडस्लाइडिंग भी होती है। जब पेड़ नहीं होंगे, तो लोग मरेंगे ज़्यादा। जब पेड़ नहीं होंगे, आपको छाँव नहीं मिलेगी। जब पेड़ नहीं होंगे, आपको फ़ल नहीं मिलेंगे। जब पेड़ नहीं होंगे, आपको तरकारी, सब्ज़ी नहीं मिलेगी। जब पेड़ नहीं होंगे, तो आपके जो ये सारा अ अ, ये आपका देश है, आपका संसार है, कितना बुरा लगेगा क्योंकि दरख्तों से पेड़ों से पहले कितनी ख़ूबसूरती आती है। तो बहुत सारे इसके आप देखें जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हैं पेड़ों के कटने के, लेकिन इसको अ अ, जानने की ज़रूरत है।
हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और मेरा भी यही मानना है कि लोगों के बीच में थोड़ा अ, इस बारे में अगर जागरूकता फ़ैलाई जाए तो ये काफ़ी एक अच्छा कदम हो सकता है और अ, मुझे लगता है कि अ, जो लोग हैं आम नागरिक जो हैं उनको भी कहीं न कहीं अगर अ, पेड़ों की कटाई-वटाई या ऐसा कुछ दिख जाता है तो उनको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए और अ, पुलिस में एक एफ़आईआर दर्ज करवानी चाहिए इस स चीज़ के प्रति। तो, जैसे अभी हाल ही में एक
हाँ। जी। अच्छा, आप ये समझते हैं? अगर समझते हैं कि कोई पेड़ अगर कटे तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए।
जी, जी। बिल्कुल और अभी हाल ही में ना हाँ। जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ और क्योंकि हमारे देश में ऐसे कानून हैं ना कि अ, जो अगर पेड़ आप काट रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब परमिशन्स जो हैं, वो लेनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ के अगर आपको एक बार उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास परमिशन किधर है और किससे आपने परमिशन ली है? तो ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है और हमारा हक बनता है इस चीज़ को जानने का।
हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, जानना तो बहुत ज़रूरी है और हक भी बनता है कि ये जानें लेकिन वहाँ तो बंदा कट जाता है, आदमी कट जाता है और पर फ़िर भी पता नहीं चलता कौन काट के चला गया। तो आप तो पेड़ की बात कर रहे हैं।
जी। हाँ। बिल्कुल। वो तो है, हाँ। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल हाँ, वो तो है। पर इस चीज़ के लिए थोड़ा जागरूकता अगर हो तो कहीं न कहीं चीज़ें बदल सकती हैं। और अ, थोड़ा लोगों को, जानना पड़ेगा कि पेड़-वेढ़ जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए और लोगों को समझना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल, मैं तो आपकी बातों से सहमत हूँ कि ये आपने जो बात की। अ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले कहा कि देखिए अ, काफ़ी इसके ऊपर बात होती है लेकिन अगर आप बड़े-बड़े ऐसे लोग देखें जिनके पास बड़ा पैसा है। जैसे के अ, सरकारी लोग भी होते हैं, सरकार में भी हो नेता भी होते हैं। उनके आप घर जाके देखें, उनके घरों में ना बड़े वो शौक से क कहते हैं कि देखो हमने कितनी महँगी लकड़ी लगाई है, कितनी महँगी लकड़ी का काम है। लेकिन वो जहाँ जब वो ये कहते हैं ना, तो वो ये कह रहे होते हैं कि देखो हमने कितने 100 कितने हज़ार पेड़ कटवा के अपना ये घर बनवाया। उसको देखने वाला कोई नहीं के भाई आपको ये किसने इज़ाज़त
हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। वो तो है। हाँ। कितने पेड़ काटे हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल।
तो ये भी तो फ़िर हमें देखिए, ये जो है ना काम जिस तरह होता है ना के आप अ, ऐसा नहीं होता के ऊपर वाले ये ख़राब काम करते रहें और नीचे वाले जो ना आम नागरिक हैं वो कहे कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। ऊपर वालों को भी मिसाल तो बनना पड़ेगा ना, उदाहरण के तौर पर कुछ तो करके दिखाना होगा।
जी, जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात ये रखी है और मतलब अ, अगर अ, इस प्रकार के जो बड़े-बड़े पदों पर जो नेता-वेता बैठे रहते हैं ना। अगर अ, थोड़ा बदलाव इनकी ओर से आए और ये कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। तो समाज पर भी काफ़ी अच्छा एक असर पड़ता है। क्योंकि देखिए अ, इनकी जो रीच होती है ना, लोगों के बीच में वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो ज़रूर मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं अगर इस पद पद पर जो लोग हैं अपने से शुरुआत करेंगे इन चीज़ों की, तो काफ़ी हद तक हमारे देश में अ, पेड़ों की कटाई अ, से बचने के लिए काफ़ी अ, चीज़ें हो सकती हैं।
जी, आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत जानकारी मिली आपसे। धन्यवाद आपका।
जी, जी, जी। जी, बिल्कुल मुझे भी आपसे अ, बहुत कुछ आज जानने को मिला और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला। और हमको अ, ये भी जानने को मिला कि बाहर किस प्रकार के रूल्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं किस प्रकार से फ़ॉलो करी जाती हैं। और अ, हमको भी किस प्रकार के प्रयत्न अपने नेचर को बचाने के लिए करने चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप आपसे आज इस बारे में बात करके फ़िर बात करना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।
जी।